Certo. Magari poi mi viene in mente che nel processo in cui metti quelle parole inventate, giusto per capire se il suono sta bene dentro dentro la musica, e magari anche questo questa cosa qua ti aiuta a comporre proprio il testo perché è più facile trovare, <chuckles> una parola che assomiglia a quella che hai inventato, quindi, ehm, insomma è di aiuto, no. T'è t'è mai capitato?
<laughs> Bravissim Sì, no, ta tantissime volte, bravissimo, infatti succede spesso così. È come se in quel momento, no, quando tu non limiti più la mente ne nel creare, ma gli dai spazio, cioè puoi veramente pensare e dire quello che ti passa per la testa, inventare parole, uhm, stropicciare parole, cioè, uhm, magari io certe volte infatti quando volevo creare, non so delle sonorità più, uhm, americane oppure, non so, volevo fare delle canzoni più afro, uhm, provavo a imitare l'inglese e il francese, no. In quel momento, anche anche se non conoscevo <giggles> le le parole però, uhm, usciva usciva proprio quell'atmosfera adattandola poi in italiano.
Eh. Mh-mh. Certo, perché Eh, eh <chuckles> Sì, sì no infatti, ma è una cosa più comune di quanto pensi, alla fine è mhmm, c'è proprio un nome per questa tecnica, adesso non mi ricordo, però anch'io sono un musicista, ogni tanto ogni tanto lo facevo e aiutava molto in effetti.
Se, no, esatto, bellissimo.
Ma, e tra l'altro c'è una band, vabbè questa è rock, si chiamano i Verdena, non so se l'hai mai sentiti, però loro, han g cioè, loro questo step lo fanno sempre e non hanno mai corretto le parole, quindi se li vai a ascoltare i testi non fanno se non hanno senso <chuckles> Sì, sì.
Ah. <laughs> Wow, no, interessantissimo. Sì avevo avevo sentito appunto de delle band che avevano, uhm, diciamo preso questa scelta che è che è interessante, ha senso. Ehm, all'inizio mi sembrava anche strano, no, uhm, questo processo perché l'avevo scoperto un po' da solo, non non sapevo appunto che altri artisti esatto, face facessero la stessa cosa e quindi magari mi sentivo io un po' strano, <laughs> cioè a parlare così a caso. Però poi successivamente appunto, ho scoperto tanti rapper, uhm, artisti R&B che comunque soprattutto quelli che fanno musica molto melodica, uhm, fanno questo. Quindi è una cosa veramente normale che ti permette di focusarti su ogni piccola parte della canzone e dare il massimo in quel caso.
Sì. Da autodida <laughs> Mh-mh, mh.